Eh, me apoyo mucho de la música. La música, ahora sí que, totalmente, sin en el momento me estoy superestresando en el trabajo, sí tengo que poner música, y, eh, es más, hasta en la oficina ya saben, y de repente sí voltean, y así los veo de reojo, y todos así de: "Oh, no, ya está estresada". Y ya saben que si traigo audífonos ajá, ya ya mejor que no se me acerque, porque, ya ya me estoy poniendo acá que había un día un día sí me pasó, eh, que sí tenía mucha carga de trabajo, no podía más, y tengo mucha gente que me habla al mismo tiempo. Entonces, de repente sí les dije así de: "Oigan"
Sí. <chuckles> Ya saben que estás estresada. <chuckles> Ajá. Ajá.
"creo que no siento el brazo, me va a dar un infarto". Y todos así de: "Ay, no, estás exagerando". Y yo: "No, ya, voy a morir". <chuckles> Y ese día, sí estaba estresadísima, sí, pero estresadísima que sí. Tuve que pararme
No inventes. <chuckles> Ay, no.
y, la verdad, han de haber dicho: "Esta está bien loca". Sí me metí al baño, y me mojé la cara, y tuve que hacer pues, hice unas cuantas sentadillas. <laughs> Ya nadie se dio cuenta, pero yo estaba en el baño haciendo unas sentadillas, hice unas lagartijas. <chuckles> Sí, porque de repente sí dije: "No, siento la mano". <laughs>
Ajá. Okey. Lo necesitabas. <chuckles> Oh, no inventes. Entonces, sí era real sí era real que te sentías así. Okey.
Entonces, sí dije: "Sí sí fue un momento". No, sí era real. <chuckles> No, sí era real, estaba estresadísima estresadísima. Y cuando me estreso mucho, pues como que sí me puede dar ansiedad, entonces, se me empezó como a entumir la mano. En la realidad es que, se me estaba entumiendo la mano, no me estaba oxigenando bien. Entonces, sí tenía así como que, entre que me brincaba el ojo, se me entumió el cachete, y ya se me estaba entumiendo la mano, entonces dije: "No, estoy altamente estresada". Sí, estaba muy estresada Entonces, tuve que tener momento así express de
Ay, no. Ajá. Ajá. En serio. Guau. Sí.

Sí, de hecho, pues, yo me imagino que cuando estás en operación, pues, necesitas estar muy concentrado, y más si trabajas con ciertas maquinarias, ¿no? Ahí sí tienes que estar, ahora sí que, eh, en lo tuyo, ¿no? Y también algo para evitar, pues, precisamente que la gente no se salga, eh
Ajá. Sí.
Estoy en el área de recursos humanos también, entonces tratamos de, pues, tener evaluación del clima organizacional, evaluación de cómo se siente la gente, si hay cosas que podemos, eh, mejorar, y cosas muy simples, a lo mejor hasta que tengas una silla cómoda, que puedas decorar tu lugar, que tengas una ventana. Eh, cambie gente
Ajá. Sí, claro. Bueno, esas fechas importantes, ¿no? También
sí, por ejemplo, cambié personas a donde no tienen un área iluminada de manera natural, y las tengo con iluminación artificial, y sí se quejaron. Y, digo, no hay otra opción porque, pues, son los espacios de la oficina, pero sí las personas que las tengo con ventana son mucho más felices. <chuckles> Les gusta mucho su oficina con ventana.
Sí. Ajá. <chuckles> ¿Y y no has pensado como en quizás rotarlas?
Ah.
O sea, que una semana les toque, eh, la luz artificial a a un equipo, y la otra, eh, al revés, y así.
Pues, podría ser buena idea, pero tendría que dejarles mi oficina con ventana. <chuckles> Y a mí me gusta mi ventana. Ah. <chuckles> Sí, tengo la oficina más bonita, ah, y más grande. No, la verdad es que te aco te haces mucho como de tu espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes, em, tu escritorio, ya tienes tus fotos, entonces, como que rotar al equipo también sería incómodo. Es más, hasta muchos escogieron su silla, y se dan cuenta cuando alguien se las cambia. Entonces llegan, y dicen: "Esta no es mi silla". Entonces, sí te acostumbras a tu espacio. Entonces, como que rotar puede ser un poquito difícil para el equipo, pero lo que sí hacemos es de que, por lo menos, una vez a la semana tengan trabajo en casa. Y eso permite que se relajen y hagan sus cosas, y a lo mejor reciban paquetes, o no sé, pero sí les ayuda mucho tener, por lo menos, un día que no salgan al tráfico y que no estén todo el día en la oficina.
<laughs> Ah, más bien, tú no quieres salirte de ahí, ¿eh? <laughs> No, está bien. No. <chuckles> Sí, claro. Ajá. Sí. Sí. Sí. Ajá. Ajá.